微妙でありますね。全然あと店員さんが乗せてくるんで、だから基本的には店員さんの言うこと僕は信用しないんですけど、あの、まあ、それはそうじゃないですか、なんか。ただ、やっぱよく見え見えるんで、僕は絶対迷ったら保留にします、一回、ちょっと一回持ち帰ります。
ありますよね。 はい。 <laughs> はい。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。じゃやっぱり結構なんかね、最初に聞いた感じだと結構パッと決めるタイプの方なのかなと思いきや、結構やっぱり慎重に選ばれることも結構多いんですね。
で、そこでうん。 いや、特に服とかってやっぱ長く使いたいじゃないですか。若い時はデザインとかで、やっぱ、あ、これなんか目立っていいなとか、他と違うってあるんですけど、やっぱなんかそのね、長く使えるシンプルでっていうのになってくると、やっぱ、簡単にっていうよりは、一回持ち帰って、まそれでもなんかずっと悩んでいいやと思ったら行きますね。もっかい。
うーん。 はい。 うん、うん。 うん。 ああ、確かに。まあね、食事とかはね、うん。
で、行って無かったらもう、で、行って無かったらもう、あ、これは運だと思って諦めますね、もう。
ああま、「そういう運命だったのかな」っていう感じですかね。「自分のところにま来ない運命だったのかな」っていうのを受け入れるっていう感じですね。なるほど。こうちょっとお話を聞いてると、食事とか、ね、その食べ物、食品系に関しては結構パッと決めることが多いのかなという印象だったんですけれども、一方でこの、ま長く使うものですね。家電だったり。あとはお洋服だったりっていうのにはかなり慎重にこう選ばれているなっていう印象でしたね。やはりこう長く使われるものにはね、やっぱりこうできるだけ失敗しないように、いろんな観点からちょっと考えるのかななんて思いましたね。
はい。 そうですね。 はいはい。 はい。 そうです。さっきのい話で言うと、その洋服に関しては、写真自分スクリーンショット写メ撮って、あと友人とかに見てもらったりします、たまに。
うん。 はい。 ああ、他の方の意見もうーん、聞いたりするんですね。なるほどね。自分ではね、こう、いいと思ってるけど「いや、ちょっと派手じゃない？」とかね「なんかちょっと地味じゃない？」とかって言われるとちょっと迷いますもんね。うん。
「どう思う？」みたいな。 はい。 はい。 いや、そうなんすよ。 そうなんすよ。 で、店員さんに「いや似合ってます」って言われた時に、で、実際例えばその帽子をかぶんないとするじゃないですか。でも、いや、実際かぶったら似合いますよって時に、え、見えなくなるじゃないですか、自分で。
はい。 はいはい。 うん。 うーん。
なので一回送ってみたりとかもしますよね、それで。
確かにそうですよね。店員さんは全部似合いますよって言いますもんね。<laughs> はい、確かに。うん。だからやっぱりけ
いや、言いますからね、ほんとに。だから それはだから ChatGPT を使ったりしますから。
ああ、なるほど、そういう時のやっぱりこう
もう「素直に言って」って言って。
ああ、なるほどなるほど。こう合ってるっていうのね。でも他の方の意見を聞くっていうのもね、いい選択肢のができそうですもんね。いや、とっても本日貴重なお話聞かせていただきました。本日ありがとうございました。
損得なしで、はい。 そうですね。 それはありますね。 はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
はい。